Конечно конечно почему у меня та если там не наругают, а, то, в принципе, получается тебе не особо нравится выразить себя. Ты просто придешь, э, в то место, в которое надо прийти подобающе, ты придешь, ну, одето нормально, но не будет такого, что ты тут хочешь как будто привлечь внимание, а может раньше, когда был помоложе, да, вот ты был подросток, там хотел там, э, девушек, э, <chuckles> зацепить, да, вот своим, м своим нарядом, своей внешностью, может тогда как-то выражал себя? Вот ты знал, что ты красиво одеваешься, знал, что ты притянешь внимание? Вот интересно об этом. Нет? Вообще без разницы? Ты настолько хорошо о себе думаешь или тебе настолько без разницы, просто?
Не, ну да. Мгм. Не. Н не. Вот настолько без разницы. Я думаю, то, что, э, как-то ну, честно сказать: "А чё, для кого, зачем? Ну, я и так нормально выгляжу". Это как из, э, вот этого фильма, да: "Прими меня, такой какая я есть. Калифорния". <laughs> И Шерил Стрэйд, блин. <laughs> Ну ну, серьезно? <chuckles> А что еще? Как, э
Мгм. Правильно правильно. <chuckles> То есть, получается, ты не особо выражаешь себя через одежду. А через что, тогда ты т себя выражаешь?
Не-не, я через одежду выражаю себя, но не для кого-то, опять же. Я люблю выражать себя через одежду только для самого себя, свое настроение. Если у меня хорошее настроение, я хочу выглядеть красиво, я, конечно же, надену такие хорошие штанишки, классную футболку.
А, э А если кто-то на тебя обратит внимание? Как ты себя почувствуешь, что ты как будто выразил, да, из себя? <chuckles> Ты выразил для себя, но кому-то ты понравился? <chuckles>
М, поздравляю этого человека. Я поздравляю этого человека. М, но если, смотри, если это какой-то приятный для меня человек, и он скажет какие-то приятные мне слова, мне будет очень приятно: большое спасибо за твой комментарий. Если это будет какой-то абсолютно рандомный человек тоже приятно. Если кто-то мне там чё-то, э, в не такое неприятное рявкнет иди отсюда. <laughs> Да, уйди от меня!
Ну без разницы: <laughs> "Иди отсюда. Иди, там, э, покупай, там, свой хлеб и отстань от меня да, я мусор пошел вынести". <laughs>
Да, да, уйди от меня! Вообще не хочу с тобой разговаривать, дорогой мой товарищ!
Не, ну, отчасти, да, ты правильно выразился, пусть те, которые, <chuckles> чём-то чем-то недовольны, идут своей дорогой, да? Правильно.
Да, потому что, как-то я не знаю, я думаю, что вот мой стиль и мое настроение, оно именно для меня. Я хочу это для себя. Я одеваю это для себя. Э, прихорашиваюсь тоже для себя. Не для кого-то. Так что чё уж там? Идите отсюда, ребята. <laughs>
Конечно. Ай, да, что тут <chuckles> ради других? Да, у всех своя жизнь, надо думать о своей жизни, надо думать, как ты хочешь одеваться, а н не ради кого-то. Правильно правильно, вот вот и вот и поговори Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно, про одежду, про всё Возможно. Тогда до встречи.
Конечно. Конечно. Абсолютно верно. Вот и поговорили, да. <laughs> Мне тоже.

Правильно правильно. Мы же ходим постоянно, мы используем постоянно ноги, поэтому как бы, да, надо, чтобы было комфортно.
Ну да, да-да-да. Ну, скажем так, у меня еще лапти достаточно чувствительные, вообще к чрезмерным перегрузкам, поэтому мне кроссовки нужны всегда, ну, хорошие. Желательно именно ортопедические, с ортопедической вот этой прокладкой, со всеми вот этими делами. Очень важно.
И а, они помогают ноге н не так уставать?
Да, не так больно в конце к дня получается.
Мгм. Даже, если ты работаешь целый день либо ходишь целый день, они как-то смягчают, наверно, эти удары, эти вот, э, ну, когда ты х бежишь, допустим, либо ходишь, да, вот, наверное мгм, смягчают, но это круто, на самом деле.
Да, да-да-да. Да. Мгм мгм мгм. Ты просто кеды сказала, и кеды как раз таки они с плоской подошвой, и это для меня кошмар. Я могу максимум 10 000 шагов в день сделать с этими кедами, и всё- меня просто разнесет потом. Я могу в конце дня, а, откинуть ноги и буквально, да, сказать так вот Да.
Мгм. Не надо не надо никого ничего откидывать. <laughs>
Ну, я не могу потом просто, это просто ужас, это ужасно больно.
Я п я могу представить, да, ну, нь не всем подходит, даже если те, которые носят кеды, э, они могут себя чувствовать плохо, и не обязательно это хорошо для нь них, это как бы Я думаю, что я просто некоторые люди игнорируют, некоторые- нет. Ну, я думаю, всем, а, в конце дня может быть плохо о от, э, неправильный подобранной обуви, но не все просто на это обращают внимание. Не у всех деньги есть, допустим <chuckles> инвестировать.
Ну да. Мгм мгм. Это да. Мгм мгм. Но если честно сказать, э, давай так скажем Хорошо, если мы вот мы щас прям реально будем говорить за одежду и за стиль я, может быть, не так уж и сильно серьезно отношусь к этому вот в ежедневном таком формате, но для такого формата, как, например, для походов и всего такого, тут вот я уже более или менее нормально разбираюсь, в какую экипировку брать, что брать, что не брать.

Интересно интересно, вот то, что ты берёшь, что ты не берёшь, и как ты берёшь. <chuckles>
Ам, в первую очередь очень сильно зависит от того, какая погода. Куда ты идёшь, какая там погода, чего мы там боимся, может быть, каких-то животных, может быть, у нас ещё какие-нибудь другие приколы там есть, которые нужно учитывать. Чаще всего нужно ещё и так же брать, ну, например, такую одежду, м, которая будет подобать именно конкретно локации. То есть, а, предположим, ты щас идёшь туда, где будет куча всяких комаров противных.
Мгм.
Э. Возьми что-то с длинным рукавом. Да, э. Ты боишься каких-то там, э, жуков или ты пойдёшь по такому месту, где будет очень высокая трава? Бери длинные штаны. Всегда поможет. Да, может быть, немножко попотеешь.
Ага, и что ты будешь? <chuckles> Ну, правильно. Мгм. А либо длинные ботинки, если змеи, такие з мгм, если м должны быть, наверно, такие не про чтобы не прокусить, <chuckles> такие толстые ботинки, да я, как боты. Мгм.
Либо да. Да, да-да-да. Ну, э, это, конечно, да. Это буты у тя, конечно, должны быть п ух какие прям буты-бабуты конкретные. <chuckles>
<chuckles> Ну, там мы, э, наверное, ну, не ожидаем укуса какого-то, ну, динозавра там, хотя, <laughs> м, если
<laughs> Не, ну, просто змеи, они-то тоже как бы мощные такие, да, как бы?
Ну, если, да, такие, а, паразитные, <laughs> ну, такие, мгм, с характером.
Да, они эти с ними с ними мы не шутим, дорогие мои, не шутим, не надо, не надо.
Э, ты, э, ты мне нап не на не напоминай. Я помню, я была 1 раз, э, на даче, и там такие безобидные змеи у нас, не знаю откуда, появились, да, они еще плавать умеют. И я помню, я по лестнице такой каменной спускаюсь к пруду, да, ну, к своему, и я наступила на что-то очень мягкое. Это была змея, а, и она и она убежала. Я, ну, не з не раздавила ее, а просто как будто вот, э, хотела сделать шаг, чтобы на другую лестницу, на другую ступеньку наступить. Я вот, э, еле дотронулась, да, и я, фу, <chuckles> боже ты мой, я испугалась, мы друг друга испугались, <laughs> я спеша, <laughs> поэтому, да, надо ботинки, надо хорошие ботинки, если мы идем.
Мгм, мгм. Э. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Как тебе сказать? Вот ты такую классную историю сейчас мне рассказала. Я могу те сказать только 1 вещь.

Мне страшно.
Я пережил абсолютно такую же ситуацию. Вот вот вот.
Да, вот интересно. И как ты был одет? <chuckles>
Я я я был ребенком, я вообще в речке этот, э, как говорится, тусил.
Со змеями купался? Правильно правильно.
Как оказалось, да. Как оказалось, да. Только я о них не знал. Я надеюсь, они обо мне знали там, по получается. <laughs>
Они планировали они планировали твой визит, они знали <chuckles> о тебе. Они были опасны или нет?
О, господи боже. По-моему, они не были прям какими-то супер-пупер опасными змейками, но сам факт просто того, что они были там, меня уже просто вау.
Или ты не знаешь? Мгм. И с тем более не одна ещё а может там <laughs>
Во, я не знаю, не хочу об этом думать. Нет нет. <laughs>
Опасно. Опасно. А хорошо. Смотри, а выражаешь ты себя вот э, хорошо, едешь в магазин, а, выбрасываешь мусор. Ну, выглядишь ж как либо бездомный, либо нормальный человек, ну, это зависимости, наверно, от того, как ты хочешь или не хочешь выглядеть. Хорошо, какая дез деловая встреча, ты пошёл либо в театр, ещё вот не знаю, в ко на концерт какой-то, как ты оденешься? Допустим, хорошо в театр, вот сложнее немножко. Вот когда пиджак оденешь, какой-то там, м, такой классический стиль, и вот интересно, что ты подберёшь?
Мгм. Н-да. Мгм. Мгм. Да, я всё-таки оденусь подобающе для театра. Это будет именно, получается, официальный костюм. Скорее всего, я, а, надену именно, м, как его? У меня есть, э, м, господи, как этот костюм называется, у которого еще только хвостик сзади?
Хвостик сзади?
Да-да, я забыл, как он называется. Нь нет. Костюм динозавра в этот в театр. Но если это, конечно, не выступление какого-нибудь прикольного ансамбля там или еще чё-нибудь такого, где можно, так подобает, я бы, конечно бы, одел.
Динозавр. <laughs> Я не знаю. <laughs> Я я не знаю. Мгм. Аист, так, с хвостиком, ты хочешь быть как, э, в этом, э, как, э, э
Как дирижеры же надевают, я забыл, как она называется, эта штука.
А я тоже не знаю, как называется, но я представила, да. <chuckles> Ты ка
Хорошо, вот у меня такая есть, я ее могу надеть, э, но, в принципе, я люблю обычно надевать прям классику. То есть нормальный костюм, м, э, рубашечка, как говорится, парфюмчики, все дела. Вот так вот.